Jadi karena ini visualnya kan kayak, wah gitu kan biasa kan di misalkan, ah, bu apa bentuknya kayak gitu ya kayak bundar-bundar terus, eee, apa, iya kayak abu-abu kayak gitulah kan nah itu tuh visual dimsum yang crabstick itu tuh, kayak menggiurkan banget gitu kan soalnya, eee, crabstick yang apa yang panjang itu yang warna oranye itu kayak bikin nambah warna gitu kan terus, kayaknya enak banget gitu terus, kalau di itu kan dia muncul di YouTube aku juga muncul di, eee, Instagram juga nah, pas yang di Instagram itu kan, mmm, ada komen-komennya juga sama sih kayak di YouTube nah terus pada bilang, enak enak gitu kan terus pada bilang, eee, gampang bagus nah kan jadi kayak
Visual oke. Heeh. Betul. Iya. Heeh heeh heeh. Betul. Heeh. Gampang enak dan gampang lagi kan? Kan dicoba terus jadi ya Mbak kan <chuckles> gimana tuh?
Iya. Betul terus, aku juga kebetulan kayak, eee, suka masak juga ya kan jadi kayak, eee, termotivasi gitu ya kayak pengen coba resep baru gitu kan, ah, penasaran, ah, wah, ah, coba, eee, bikin gitu kan nah akhirnya aku bikin tuh Kak <laughs> pas baru bikin tahu enggak Kak, eee, pas udah jadi, eh, ternyata gagal apa sih nggak sesuai kayak yang ada di video videonya itu enggak terus nggak sesuai ekspektasi aku.
Iya. Cocok iya cocok, heeh, terus gimana tuh? Heeh. <chuckles> Oke. Mbak sempat cicipin Mbak betul enak?
Eee, sebenarnya kalau masalah rasa sih enak ya cuma tampilannya itu iya nggak, nggak secantik yang di video gitu.
<laughs> Jadi jadi kan, eee, kalau kalau dilihat dari review itu kan dibilangnya enak dan gampang buatnya nah dari enak dan gampang buatnya apa dua-duanya enggak akurat gitu review-nya? <chuckles>
Mhm. Ih, iya ternyata gak segampang itu <laughs> iya.
Iya segampang itu apa sih tantangan yang paling berat Mbak, buat itu?
A Eee, jadi, eee, itu aku juga nyoba, eee, beberapa kali pertam mungkin adonannya ya adonan, eee, dimsumnya gitu kan itu juga mempengaruhi terus sama kulit pangsit yang buat, eee, dimsumnya itu Kak ternyata itu juga, eee, berpengaruh, gitu yang ik bikin aku gagal tuh itu ternyata kulit, si dimsumnya itu.
Adonan oke, heeh. Khusus? Oke oke nah Adonannya buk bukan isinya Mbak ya?
Iya sih malah justru kayak kan soalnya itu kayak bentuknya tuh, mmm, gimana ya kayak lonjong terus dibungkus gitu kan, tapi, <clears throat> ternyata pas aku, eee, kukus gitu ya, eee, dimsumnya, karena kulitnya jelek jadinya kan, eee, pas dikukus tuh iya amburadul gitu jadi <laughs> pas dibuka pancinya lah kok kayak gini? Jadi malah ada a yang hancur terus ada yang itu kayaknya perasaannya sedih sih.
Betul. Heeh. Selepas. <laughs> Aduh menarik sekali, heeh, nah, saya belum pernah coba dimsum Mbak masalahnya dimsum itu rasanya gimana ya apakah seperti siomay atau kayak mana tuh Mbak?
Ah, oke.

E mirip mirip sih mirip cuman kalau, eee, somay kan, eee, biasanya adalah ikan ya, ikan tenggiri gitu cuman kalau, eee, dimsum itu, eee, ayam cincang ya, eee, di a sampai halus gitu ya, eee, terus eee, i ama, eee, biasanya campur udang sih biar lebih enak juga tapi kadang ada yang ayam doang kan pakai tepung-tepungan kayak gitu.
Mhm. Heeh. Iya. Heeh. Campur udang. Heeh, oke.
Terus, eee, dikukus pak eh, dibikin kayak, kayak ma bulet-bulet gitu, m bukan donat <chuckles> apa sih namanya, kayak, mirip somay tapi dibungkus sama pangsit lagi gitu Kak. Kayak biki oh kayak cupcake, kayak cupcake tahu enggak Kak, cupcake? Kayak gitu. Heeh.
Adonan? <laughs> Eh, buset kayak somay. Iya betul saya pernah lihat memang. Betul betul cupcake iya oke jadi di sini kan ada crabstick, eee, crabstick itu saya saya betul enggak tahu juga deh crabstick apa dia dari kepiting atau dari bahan lain gitu?
<clears throat> Ah, iya jadi crabstick itu, eee, ceritanya eee, kayak daging kepiting, eee, mmm, KW lah kayak yang versi murahnya gitu. Jadi kan, eee, daging kepiting kan warnanya oranye, nah, eee, crabstick itu, warnanya, e eee, oranye juga terus, eee, put putih oranye gitu mi di buat semirip mungkin kayak daging kepiting, eee, asli kayak gitu bentuknya terus kayak, eee, panjang-panjang gitu dengan, ukuran yang sama, kayak gitu.
Heeh. Kepiting KW. Heeh heeh. Bet oh iya. Heeh. Oke. Oke saya pernah lihat memang di apa ya, di minimarket ada crabstick waduh kan kayak mana daging kepiting bisa itu kan tapi harganya kok murah gitu, iya.
Mhm. iya itu makanya kepiting, eee, ya rasa kepiting lah bukan daging asli kepiting KW. <laughs>
Heeh, bukan daging asli kan, nah, eee
Iya tapi rasanya enak sih dimirip-miripin kayak gitu. <laughs>
Enak ya, terakhir kayak mana tuh Mbak Mbak, habisin juga atau tawarkan ke, mmm, suami atau musuh terdekat gitu? <laughs>
Heeh. <laughs> Eee, aku tetep me ini sih makan ya namanya udah dibuat gitu ya cuman kayak emang, bentuknya aja yang, eee, gagal tapi, e mhm, gitu masih oke lah untuk, eee, dimakan gitu, Kak.
Iya, iya, heeh. Iya karena masih enak ya? Heeh, betul betul betul ang eee, kita anggap aja itu bukan dimsum at apalah kita ngasih nama baru kan, tetap enak juga. Eee, nah ini kan yang gagal ya kalau yang sukses gimana, Mbak?
Iya nih. <laughs> Heeh.

Oh maksudnya rasanya gitu ya? Rasanya sesuai nggak yang instan sama misalkan, eee eee, mmm, menurut aku sih eee, rasanya enggak jauh beda ya, misalkan, eee, contohnya nih kayak mi eee, s yang tadi tuh rasa eee, bolognese gitu yang spaghetti b a atau misalkan pas aku kayak beli gitu di restoran-restoran yang menjual spaghetti bolognese, eee, aku rasa sih ya, menurut pribadi aku rasanya tuh, eee, mirip gitu sama, ya be iya kalau misalkan disuruh milih sih, iya pasti lebih enak kalau yang buat sendiri ya seharusnya gitu, apalagi yang buat, eee, chef gitu, kalau di restoran kan chef chef gitu kan, iya, jadi makin enak gitu, tapi menurut aku sih yang, tapi instan itu juga cukup enak kok, gitu.
Heeh, rasanya apakah akurat gitu? <chuckles> Sesuai saya mau tahu deh. <laughs> Oke. Bolognese. Heeh. Mirip, oh. Iya betul. Heeh. Apalagi kan, eee e oh gitu, sama ya? Oke, karena saya nggak ada perbandingan kan, saya sendiri kan di daerah terpencil nih, <chuckles> saya lihat wah keren nih carbonara, bolognese pas saya cicipi kok, eee, rasanya kurang, eee, ku a agak hambar gitu, apakah memang seperti itu kan, eee, itu itu.
Mhm mhm. Oh. Oke kita tambah bumbu-bumbu lagi aja kan kayak gitu.
Iya mungkin ya, oke oke nah, eee, mungkin singkat aja nih Mbak, menurut Mbak, eee, itu lebih enak mana, resep yang kita dapat dari algoritma atau dari internet atau, eee, resep dari warisan keluarga?
Eee.

Kalau Mbak lihat ini, eee, peran algoritma di sini, kan Mbak mendapat dimsum dan pangsit itu kan berdasarkan, eee, algoritma yang menyarankan gitu kan, jadi, eee, kalau bicara algoritma ini, banyak akuratnya atau banyak menyesatkan kita gitu, Mbak?
Oh. Mmm, sebenarnya sih itu kan teg algoritma kan muncul berdasarkan apa yang kita tonton gitu, jadi kayak mungkin karena aku, eee, suka masak itu jadi kadang, eee, suka lihat, eee, biasanya ya algoritma itu, misalkan karena aku nonton, eee, 1 video gitu ya, video masak, eee, s dari awal sampai akhir gitu gak di-skip, biasanya nanti, eee, besokannya itu bakal algoritmanya, eee, isi, eee, rekomendasi, eee, video di Instagram aku tuh penuh dengan, ek berbagai masak-masakan. Nah mungkin itu, eee, salah satunya kenapa aku bisa nemuin resep-resep baru itu karena rekomendasi yang muncul itu, gitu.
Heeh. Heeh. Heeh. Ya, betul. Ya. Mhm. Oke. Ya, kan memang kelihatan, Mbak, ini yang Mbak masak kan, eee, tadi Mbak bilang dimsum dan pangsit, itu kayaknya dua-duanya itu kan, eee, hampir sama kan, eee, dari kulitnya gitu. <clears throat> Heeh. Iya, betul kan? Iya.
Eee, iya iya masih sejenis yang satu sama-sama pakai kulit pangsit heeh, tapi, eee, beda gitu yang satu, eee, dikukus, yang satu digoreng.
Heeh. Mungkin bisa dibilang algoritma itu, eee, bisa dibilang akurat lah, eee, ke selera Mbak gitu kan. Nah, eee, melihat peran algoritma ini, apakah, eee, dia itu ada perannya dalam membentuk selera masak Mbak akhir-akhir ini? Atau nggak pengaruh, Mbak punya selera lain yang independen dari algoritma itu.
Mhm. Oh.